طبعًا، أكيد طبعًا، حاجة أكيدة. يعني أنا أنا زَي ما باقول لِك، أنا عن نفسي التغيّر ده فَرَق معايا، آآ خلّى ال الموضوع معايا أفضل، إن أنا عُنت مثلًا بَدَل ما إن أنا أولّع في الزبالة، لأ، أروح أستنّى عربية الحَي أرمي فيها الزبالة، عشان خاطر ت يتم إعادة تدويرها في حاجة أفضل، آآ رشّدت استهلاكي في التكييفات، مش عايزة أقول لِك كمان إن أنا عندي في البيت زرعت شجر كمان، وزرعت حاجات كده قُدّام البيت عندي عشان خاطر يعني من ناحيتي إن أنا على الأقل أساهم بحاجة، إن أنا أخلّي المناخ أفضل و آه، واللإنبعثات وثاني أوكسيد الكربون، والكلام ده، قُلت لمّا أنا أبدأ على فكرة أنا لمّا زرعت الشجر قُدّام بيتي، كلّ الناس اللي جَنبي زرعوا شجر، واتشجّعوا أوي للفكرة دي. آه.
إمم إمم. إمم. جمي حلو جدًا. حلو أوي، يعني طبعًا، عجبتهم الفكرة.
عجبتهم وبتدّي شكل حلو أوي للبيت برّا، وبتبقى زينة إيه، يبقى شكلها حلو أوي، من ناحية المنظر الجميل، ومن ناحية الحفاظ على البيئة برضه، الأشجار حلوة والخُضرة حلوة.
بينقّي الجَو الهوا برضه، يعني ال الزرع الكتير ده بينقّي الهوا، وبي بيحافظ يعني ما يبقاش في تلوث، والهوا بيبقى نضيف، و والدنيا بتبقى تمام، وبمناسبة برضه ال الزرع ده، يعني أكيد برضه ال الأكل أو المحاصيل بتتأثّر بموضوع المناخ ده، يعني المحاصيل بتقِل مثلًا أو بتبقى غالية، بسبب الجفاف ده يعني أكيد بيبقى ليه تأثير.
طبع